เออ ค่าฝุ่นของ PM 2.5 ถูกไหม หรือบางที่ที่มันปูก เอ่อ โรงงานบงโรง บานโรงงานที่มันปล่อยสารนะพิษออกทางเงือ อากาศอะ นึกภาพออกใช่ ป
ครับ อา ๆ ใช่ครับ อันนี้ก็ข้อ ก็ เขาก็พยายามเนาะ พยายามแบบ ยังไงแบบ ระดมกันอยู่ว่าแบบให้ช่วยลดหน่อยได้ไหม อะไรอย่างงี้ หรือแบบ ไปใช้พลังงานทดแทน อะไรอย่างงี้แทน
ใช่ ๆ อืม เห็นด้วย ถามว่ามีความคิดไหมว่า ในอนาคตมนุษย์อาจจะ ไปอยู่ หรือไปหาทรัพยากรในอำ อวกาศจริง ๆ ได้ ไหม อันเนี้ยในหมุ ในมุมของพี่ที่เสพข่าวมานะ ที่ดูจากข่าวมา
อา ครับ
พี่ว่า มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนที่เราพูดถึงอะ ดาวอะไรนะ? ดาวอังคารใช่ไหม?
อา ครับ
ซึ่งตอนนี้เขาสำรวจว่า มันใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากที่สุดใช่ไหม? ที่มีพื้น เขาเรียกอะไรนะ มีออกซิเจน
ใช่ครับ ใช่ครับ มัน มันอาจจะมีออกซิเจนอยู่ในบนดาวบนนั้นด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาแบบประเมินกัน แล้วแบบมัน มันคือมนุษย์น่าจะอาศัยอยู่ได้ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ทีนี้เขาควรจะคัดเลือกมนุษย์ขึ้นไปอยู่ไหมหนูเอ๊ย?
อืม ใช่ครับ เขาก็ ก็อย่าง อย่างที่บอกอะครับ เขามีโครงการจัดตั้งขึ้นมาเลยว่าแบบอาจจะ ขออาสาสมัครมนุษย์กลุ่มแรกที่บอกจะไปอยู่บนดาวอังคาร คือ แต่ก็อย่างที่เขาบอกอะนะว่า ยานอวกาศสมัยเนี้ยไปถึงได้อย่างเดียวนะ คุณไป แล้วคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างเดียว คุณไม่มีโอกาสกลับมาโลกอีกแล้วนะ อะไรอย่าง งี้ เออ
<laughs> เออ ค่ะ อืม เนาะ บาง บางทีมันก็ต้อง อา ส เสี่ยงกัน ไป ว่ากัน ไป เนาะ
ใช่ ใช่ เสี่ยงกันไป แล้วก็ เขาก็ต้องการหัวกะทิ อ ด ของแต่ละสายงานด้วยนะ สิ่งที่เขาต้องการคือแบบ <chuckles>
<chuckles> ที่ โอ้โฮ ทรัพยากร น ฉันเนี่ย เขาเรียกว่าถ้าเป็นทรัพยากรก็เกรดเอ เอบวก ใช่ไหม แบบเนี้ย? เออ
เออ ใช่ครับ แบบมนุษย์ระดับเอบวก ๆ ๆ เลย อะไรเงี้ย ที่ไปแล้วแบบตั๋วเที่ยวเดียวด้วยนะ ไปแล้วไม่ได้กลับมาเลย แล้วก็แบบ เขา เขา เขาคิดด้วยนะถึงแบบว่า ยังไงอะ คือคนบนยานต้องแบบสมดุลระหว่างชายหญิงเพื่อให้เกิดลูก แล้วก็ให้ลูกสามารถสืบทอดกันต่อ ๆ ไปได้ อะไรอย่างเงี้ย โครงการทีเดียวด้วยโครงการใหญ่จริง ๆ
<chuckles> เออ เออ ถ้าอย่างงั้น เออ โอ้โฮ แบบประเภท genius ทั้งนั้น โอ้โฮ อือ มันก็ต้องลงทุนมหาศาลอยู่เนาะ แต่จริง ๆ แล้วอะ ถ้ามันเป็นได้แบบนั้นน่ะ มันก็น่าจะมีโอ๊ก ก เสี่ยง ง ในมุมของเรานะ เราว่าเสี่ยงก็คุ้มนะ แต่ทีนี้ สิ่ง สิ่งที่ตามมา คนที่อยู่บนโลกบางคนจะต้อง ห ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเรามากขึ้นนะ ถ้า ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง คิดว่า เราควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนกับการศึกษาและการสำรวจอวกาศ เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอื่น ๆ ที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่?
ใช่ครับ ใช่ ๆ ก็ ก็คุ้มอะครับ <chuckles> อืม ใช่ครับ